Ừ, bạn bạn không nghe.
À, vậy những người đó chắc là người ta có tiền chứ nếu không lấy gì họ sống ha?
Thì thế thì thì mình cũng thắc mắc là, kiểu như là, cái doanh nghiệp đấy là cái đứa con tinh thần của họ ấy, cái công việc đấy họ cực kỳ yêu thích, để họ sống chết với công việc đấy cho nên là là họ chấp nhận là là không họ không nhận lương, hoặc là nhận mức lương thấp để cho nhân viên của mình nhận lương cao hơn ấy.
<chuckles> Ừm. Ừm. Ừm.
Mình thấy một vài người như vậy.
Ồ, chắc mình chưa đẻ, với nó. Mình chưa từng thấy nha, mình nghĩ rằng là có thể là cái đứa con tinh thần đó của họ trong thời gian ngắn thì họ không quan tâm tới cái việc thu nhập của họ thôi. Nhưng mà trong thời gian dài thì họ muốn có nghĩa rằng là tiền mình nghĩ là đứa con đó vẫn là cái giá trị mang lại là tiền, nhưng mà không phải trong thời gian ngắn mà là giá trị về lâu về dài á. Ừm, nghĩ như vậy. Đúng rồi.
Ờ, đấy, đúng rồi. Thế hả? Ừm. Đúng rồi. Ờ. Đúng rồi, về lâu về dài, đúng rồi. Ý ý là vậy, đúng rồi. Họ muốn, kiểu, ừm, cái cái công việc của họ tạo ra một cái giá trị gì đấy cho xã hội ấy. Nhưng mà tất tất nhiên là, ờ, về cái mức, ừm, tiền thì có thể có thể là cái tầm nhìn của họ xa. Ví dụ như là họ nghĩ đấy, họ có thể tiên đoán được là 5-10 năm nữa ấy, không cũng kh không đến mức dài như thế đâu, kiểu, khoảng là 1-2 năm nữa thôi thì nó sẽ kiếm được ra tiền cho nên là bây giờ là họ sẽ chấp nhận là mình không nhận tiền, đúng không?
Ừm. Đúng, đúng. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà mục cuối cùng thì vẫn là tiền, đúng không? Có nghĩ như vậy? Ừm.
Để về sau đúng rồi. Đúng, đúng. Đúng.
Thì, ờ, với với cậu thì, ờ, cậu nghĩ rằng là tiền có thay đổi
Chính xác đấy. Bởi vì là mình nghĩ là tiền tiền nó như, kiểu ừ.
thay đổi con người hay không?
Tiền thay đổi thay đổi con người hả? Ờ.
Ừm, thay đổi tính cách của một con người nào đó.
Thay đổi tính cách một con người, nhưng mà nếu mình nghĩ á nếu mà khi mà người đó đang

Hi, xin chào bạn!
Hello, hello bạn. Ờ, hôm nay của bạn như thế nào ạ?
Hello, xin chào bạn nhá! Ừ. Ờ, hôm nay mình cũng bình thường đâu, bởi vì là ngày đầu tiên sau khi, a, nghỉ lễ mà, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau khi nghỉ ngày lễ. Ừ, cũng khá là nhiều việc đấy. Ừ.
À! Đúng, đúng, đúng, mình cũng vậy. Ờ, việc thì nó cũng như mọi ngày thôi, không có nhiều lắm. Ờ, bạn, ờ, đi làm có vì, à, tiền hay không?
Ừ, thế hả? Ờ. Thế hả? Ồ, mình, à, có bạn ạ. Ờ, mình nghĩ là ai đây là một chủ đề mà có lẽ ai chúng ta cũng cũng cũng quan tâm đấy. Ờ, chủ đề về tiền, thì hầu hết mọi người đi làm mình nghĩ trong cuộc sống là ai cũng đi làm vì tiền cả. Đấy. Đúng, không biết bạn có để ý không? Đúng rồi.
Ừm. Đúng. Đúng, đúng, ờ, nếu mà được lựa chọn giữa, ờ, đi làm và ở nhà ngồi không thì chắc chắn là tất cả mọi người đều muốn chọn ở nhà, đúng hông? Ờ, chỉ có, ưm, công việc chọn mình thôi chứ mình đâu có chọn được công việc đâu. <laughs> Ô kê. <clears throat> Ờ.
Ờ, đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Nếu nếu mà, kiểu như là, ở nhà mà cũng có tiền thì chắc là mình chọn ở nhà.
Đúng, đúng, đúng, mình cũng vậy nha, mình cũng vậy. <laughs>
Ờ, đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, cho nên là mọi người
Sinh ra hông hông ai chọn đi làm cả. <laughs>

Nói thực ra, à, những người mình gặp thì nó khác với những cái người bạn bạn gặp, vì mình đã từng gặp ừm.
Ừm. Tức là tức là trước đây bạn học những cái người mà cực kỳ kẹt xỉ mà khi họ nghèo, mà mà
Đúng rồi, đúng rồi. Ờ.
Có tiền rồi là họ sẽ sẽ đi cho người khác hả? Không, mình không mình không đồng ý với quan điểm đấy đâu.
Đúng rồi, họ đi làm từ thiện á. Ừ, ờ, tại vì mình đã từng thấy là tại vì
Vậy không bao giờ là là không bao giờ thay đổi được như vậy đâu.
Ừm, tại vì, à, ví dụ như họ mình đã từng thấy là tại vì ví ví dụ đơn giản như là, ờ, họ trước đây họ, ừm, khó khăn, xong rồi họ kinh doanh buôn bán gì đó, bây giờ họ có thu nhập thì họ đi làm từ thiện. Thì từ thiện đó cũng là một cách tốt, đúng hông? Nhưng mà với họ với với người khác như người ngoài nhìn vô thì đó là một cách tốt. Nhưng mà với suy nghĩ của họ á thì từ thiện là một cách để mang lại sự may mắn cho họ. Vậy thì, ờ, điều đó là tốt hơn, đúng hông?
Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ừm, cái này lại lại phải suy nghĩ theo một cái vấn đề khác nhá, bởi vì là họ nghĩ rằng, kiểu như là, từ thiện ấy nó là một cái để làm cho họ tốt hơn ấy. Tức là, ý là họ họ kh họ sẽ không không phải là tâm mình là muốn đi đi giúp đỡ người khác mà là họ muốn dùng cái từ thiện đấy để để mà họ, ờ, kiểu, PR bản thân ấy.
Ừm. Đúng rồi. Ừ, đúng. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, cũng có thể, đúng, cũng có thể, đúng rồi, cũng có thể.
Đúng không? Làm mình nổi tiếng hơn ấy. Kiểu như là, nhiều người người ta bây giờ người ta thấy nhiều người người ta sẽ là mua nhà này hoặc là mua xe để mà người ta khuếch khuếch trương cái sự giàu có của người ta, hoặc khuếch trương cái sự nổi tiếng của người ta. Nhưng mà nhưng mà nhiều người người ta lại muốn khuếch trương theo cái kiểu người ta đi làm từ thiện á.
Ừm.